Очень злободневненько. <laughs>
Да. А, и главная героиня там как раз вот эта девушка мексиканская, которую жизнь припёрла к стенке, и, хочешь не хочешь, ей пришлось войти в эту наркоиндустрию. А, и как она там боролась за место под солнцем, э
Мгм. Мгм. Ну, то есть она одна-единственная женщина, да, девушка в этой вот наркокартеле, которая
<grunts> Ну, не совсем одна, но тем не менее. Да, начинала с самых низов и постепенно, значит, э, не то чтобы она прям стремилась сделать эту карьеру, она просто стремилась выжить. И так уж да, так получилось, да. <chuckles>
Мгм. Мгм. Так получилось, да. <laughs>
А, и вот мы посмотрели немножко, э, несколько серий и поняли, что это вообще не наше, э, потому что этот сериал построен чисто на сюжете. А, то есть там каждый, да, каждый, э, там, ну, серию что-то происходит, они вишаю вешают эти клиффхэнгеры, э, ты должен ждать следующую серию с нетерпением, а по факту никаких особых интересных героев и их развития там нет.
Мгм. М, а, никакой нет актёрской, мгм. Мгм. Мгм, мгм. То есть там стрелялки, наверное, вот эти вот всякие для мексиканские страсти. Э, убили, ф поймали, а она такая над всем этим возвышается, типа, руководит мужиками. <laughs>
Да. Да-да-да. Да, и не знаю, да, для меня это получается довольно плоско, неинтересно. Э, мне неинтересно за этим смотреть. <chuckles>
Мгм. Предсказуемо, да? Мгм.
И мы его бросили.
Так, ясно. В общем, ты такая, пф, довольно-таки, пф, эм, как бы, требовательная. То есть тебе жанр, формат- вот это вот всё. То есть короткий мини-сериал может быть более даже содержательный, чем вот эта вот, э, п плотная, вот эта многосерийная, вроде, казалось бы, да, захватывающая какая-то, э, белиберда, которая тебя совершенно не трогает. М.
Да. Конечно. Есть много прекраснейших мини-сериалов, мы, кстати, их любим смотреть, э, потому что, а, когда, э, у тебя мини-сериал, то, скорее всего, э, режиссёр обладает мастерством уложить историю там в 4 или в 6 серий и сделать это круто. <chuckles>
Мгм. Мгм.